Ma ma non bene, perché appunto a me piaceva, mhmm, ehm, in passato questa poi, ehm, ti dico la verità, ehm, ehm, che non sono per niente avvezzi a alla tecnologia, sono entrati entrambi s e con 2 approcci completamente diversi, ehm, mia mamma è mhmm praticamente una teenager e ci passa veramente 18 ore al giorno, non fa altro che che stare lì, che insomma, ehm, non lo so, è diventata la ehm, però almeno è innocua, ecco. Invece mio papà è caduto, ehm, a piedi pari nel complottismo più totale, quindi ehm <chuckles>
Mh-mh. <chuckles> Perfetto, direi che perfetto. <chuckles>
Una combinazione di fattori e come peggio non si pote
Una combinazione esplosiva di fattori.
Esplosiva, sì. Infatti niente, dei video niente sugli alieni giganti che sono venuti sulla terra qualche anno fa, ehm, delle lucertole, de <chuckles> i più e ti sto elencando i innocui di questi complotti. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> E tu invece come la vivi questa cosa? Nel senso che, ehm, gli dai modo di c cerchi di smorzare il suo entusiasmo per il complottismo oppure ogni tanto gli dai corda per farlo contento?
<chuckles> No, allora innanzitutto ho dovuto bloccare perché, mhmm
<giggles>
è un numero così elevato di di di, mhmm, di, mhmm, come dire c che veramente ti riempie la home page, po io penso che farà almeno una una posta al giorno. Ehm <chuckles> e quindi bloccato la prima cosa e e chia chiaramente ho cercato di spiegargli come avviene, ehm, l'informazione sui social che bisogna sempre, ehm, diciamo così, seguire i link attendibili ehm, e almeno c'è una firma di qualcuno, ecco, eh, che si prende le responsabilità dice. Purtroppo però loro vengono da una generazione in cui la televisione diceva sempre
Certo.
ehm, c'era la la Rai che era la televisione propedeutica e doveva

<chuckles> Allora, io, sì mhmm, vabbè come tutti avevo Instagram, però l'ho usat l'ho usato pochissimo l'ho eliminato perché, almeno cioè c'è questa cosa dell'apparenza, vabbè così, perché prima, ehm, su Instagram potevi mettere solo le foto, adesso puoi anche creare dei post. Ehm, però non mi piaceva il fatto perché non non riuscivo a capire con Instagram se la persona interagendo è un cretino o no. Cioè, sai, su <chuckles> su Facebook una persona comunque scrive, quindi, uhm, ti fai un'idea su cosa pensa del mondo, della vita, del oppure no. Ehm, su Instagram, io questa cosa non ce non ho questo aggancio, quindi, ehm, dovermi relazionare con una persona solo su sul suo aspetto fisico, o nel, mhmm, migliore dei casi, su sulle mhmm, la musica che sceglieva ecco.
Okay. Certamente. La trovi una cosa, mhmm, piuttosto vuota, nel senso, io v vorresti relazionarti con le persone per quello che in realtà sono le persone, non per come appaiono.
<chuckles> Sì. <chuckles> Esattamente questo. Quindi, ehm, non ho mai usato attivamente né Instagram, neanche TikTok per lo stesso motivo.
Perfetto. Quindi, mhmm, ti ritieni comunque un utilizzatore maggiore di LinkedIn per questi per queste motivazioni lavorative, però effettivamente il social inteso come, uhm, divertimento, il social inteso come, uhm, confronto, ma confronto ovviamente non profondo, non è una cosa che ti interessa.
Beh, per quello in realtà uso ancora Facebook. Appunto, essendoci molto molto legato da quando ero piccolo, uhm, lì ho tutti, quindi ho mhmm, anche i mezzi di informazione li seguo tramite Facebook perché affezionato appunto, ehm, magari gli i le case, i giornali che anche quelli indipendenti, e quindi ce li ho tutti nella home, e mhmm, e mi trovo anche abbastanza leggerli direttamente, anziché andare nelle solo nei loro siti internet uno per uno. Ehm, e poi Facebook è ut lo tro
Ah, okay. Eh, la trovi una cosa molto più comoda, ovviamente.
più comodo, sì, e poi lo trovo molto utile anche perché mi ricorda i compleanni di tutti i miei amici. Questo non è una cosa da sos <chuckles>
<laughs> Che non è effettivamente una cosa da sottovalutare.
da sottovalutare. Assolutamente. <chuckles> Forse è il la ragione principale per cui sono ancora <chuckles>
Sono proprio che ti ricorda i compleanni che perlomeno uno dice: "In questo modo non mi posso dimenticare."
Guarda, dà una comodità inaudita. <snorts>

Quindi per loro, quello che vedono in uno schermo è è g è vero quindi <smacks lips> Mh. Mh. Mh.
Assolutamente. Assolutamente, loro vedono ovviamente quella che è che per loro è è la realtà dei fatti. E invece parlando di te, rispetto ai social di oggi, qual è quello che utilizzi di più perché effettivamente senti un pochino più affine a te?
Sì.
Se lo utilizzi ovviamente.
Ma praticamen ehm, mah, se ti dico la verità ti metti a ridere perché, <chuckles> io al momento su i cerco, utilizzo, sicuramente di più, è LinkedIn, perché sto cercando lavoro. Quindi ci passo tanto e ottimizzo il mio curriculum, metto le giuste keyword in modo accurato, e quindi sto facendo questo lavoro. Ehm, e poi anche li ehm, LinkedIn ti spinge a a stare tanto tempo in linea perché s più, ehm, con delle informazioni è più possibile essere visto. Quindi è un po', un sistema unico da questo punto di vista. Ehm, Instagram, sì dimmi, scusami.
Certo. E come? Scusami, uhm, siccome mi permetto solo un attimo di agganciarti agganciarmi al tuo discorso che hai appena fatto, ehm, siccome LinkedIn non ha propriamente l'idea del social, insomma non so come spiegarlo, ehm, come lo vivi come social, essendo un social prettamente atto al lavoro?
Eh, perché devi lì devi seguire oppure con persone, ehm, che hanno la tua stessa mansione e quindi crearti un network di contatto a livello lavorativo, che ti può essere molto utile. Per esempio se uhm, un ragazzo, una persona con che fa il mio stesso lavoro, ehm
Mh-mh.
che la sua azienda sta assumando ehm, assumendo altre persone in quel ruolo, ovviamente è un'informazione utilissima. Ehm, quindi devi aggiungere sia persone possibili che abbiano che lavorano nel tuo campo e sia stalkerizzare letteralmente le a che sai che possono assumerti, che comunque ti piace la loro missione. Ehm.
Chiaro.
Esce, appena pubblicano una annuncio di lavoro, tu sei tra i primi a saperlo.
Sei già pronto? Sei se lo sei già, sei già pronto e sei già reattivo.
Esatto, sì, se hai lavorato bene magari già li hai contattati, sanno già chi sei. Già, un buon punto di partenza. <chuckles>
Perfetto, perfetto. E parlando invece degli altri social, quelli magari un pochino più ameni e non atti al lavoro?
Sì.